うーん、そうですね、最近とかだと、もう、ほんとに相手が、なんかあの、なんか、話した言葉を、なんか、そのなんか、同時、通訳レベルで、もうほんとに、その場で翻訳したのがもう耳に届いて、自分が発言したやつを、なんかもう、ひょうなんかそのまま翻訳して表示してくれるみたいなツールとかもあったりするので。そういうのとか使ったら、ま、自分が、まあなんか、その場で、まあ、喋れなくても、なんかあの、意思疎通はそのまま取れるというか、まあ、単純にそのままね、なんか、友好関係とか築けるんではないかなっていう風に思いますよね。
はい。 うん。 ああ。 はい。 うん。 はい。 ああ。 確かにそうですね。自力で何とかするっていうよりももう他力本願で、まあ最初っからそういった感じに翻訳ツールとかにあのたいて、まあコミュニケーションを図って、まあそれでもなんかこう、あ、なんか、なんとか頑張って <chuckles> コミュニケーション取ろうとしてるんだなっていうそういう姿勢とかってまあ伝わると思うし、いいかもしれないですね。
うんうん。 うーん。 はい。 うん。 はい。 <laughs> はい。うーん。 うん。 いや、そうですね、まあもちろん、なんかね、デフォルトと言語力で全て解決できるのがまあもちろんベストではあるんですけど。まあなんか、もうそれはもうもうあれじゃないですか。1日とか、もうなんかもうもうそんなそういう感じでできることでもないのかなっていうふうに思うので。まあ、だからまあ、一時的な措置としてね、そう、まあやるっていうのは全然ありかなっていうふうに思いますよね。
ああ。そうですね。 はい。 うんうん。 いや、とり うん。